Oui, bah, c'est quand c'était, heu, quand la charge mentale devenait insupportable. Donc je suis un petit peu parti, heu heu, en claquant la porte, je dirais. Donc heu, je savais que je pouvais pas revenir dans dans la même industrie et heu, donc j'ai pris, heu, 2-3 mois, vraiment, pour, heu, eh, bah chercher, heu, un peu, heu, bah, ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de faire et d'écouter un petit peu plus mon cœur et le côté passion. Mmh.
Mmh. D'accord. Oh! Waouh! OK, donc comment tu as procédé?
Heu, beh, il y a eu pas mal de méthodes et heu, donc il y a eu beaucoup de, enfin, il y a eu beaucoup il y a eu quelques livres, heu, qui ont été lus et heu, en fait, il y a tout ça, ça peut être, heu, résumé en un concept, heu, japonais qui s'appelle, heu, Ikigaï
Mmh. Mmh. OK, tu tu peux nous expliquer un peu ce concept, heu, d'Ikigaï?
et Ouais, le concept ikigaï, c'est, heu, le fait de trouver quelque chose qui nous plaît, heu, qui sert à la société, heu, qui va nous permettre de gagner de l'argent et heu, où on est, heu, potentiellement bon à à ce qu'on fait et en fait, quand on réunit tous ces, heu, toutes ces conditions, on arrive à, heu, ben, son métier idéal et ouais et j'ai trouvé ça hyper intéressant.
<chuckles> OK. Waouh! Donc oh l et donc grâce à ce concept, tu as réussi à à trouver, finalement, ce qui toi, allait te plaire et te permettre de gagner ta vie et peut-être, être utile, heu, aux autres?
Ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, j'ai beaucoup cherché et il y avait un truc, heu, bah, qui me plaisait depuis vraiment, heu, vraiment très jeune, c'était de de prendre des photos.
Alors? Ah, OK.
Ouais et et donc heu, bah, une fois que j'avais, heu, vraiment mis tout ça à plat, heu, sur heu, sur papier et que j'avais bien pesé le le pour et le contre, je me suis inscrit dans une école de de photographie.
OK donc maintenant tu es photographe? Ça y est, tu t'es lancé?
Et maintenant, je suis photographe depuis, donc ça, c'était il y a, à peu près, heu, ouais, 8-9 ans, je dirais, ouais, c'est ça, ouais. Mmh. <chuckles> Merci. <chuckles>
Oh. Waouh! Oh! Félicitations! Félicitations! Bah, c'est génial que tu aies pu trouver quelque chose qui te plaît réellement et puis, depuis 9-10 ans donc je j'imagine que ça se passe bien?
Alors, c'est là où c'est, hem, un petit peu compliqué. C'est-à-dire que, heu, au niveau, heu, rémunération, surtout quand on travaille pour soi et quand on est u une entreprise où on est tout seul, heu, il y a tellement de casquettes
Mmh.
quand on est, heu, on on n'est plus que photographe. Ouais, ouais, donc on est aussi, heu heu, comptable, heu, chef de marketing. Heu, on fait de la prospection de clients et tout ça, c'est des trucs qu'il faut apprendre sur le tas, en sachant que les, heu heu, bah, les revenus mensuels sont toujours en dents de scie, hein. Ça peut marcher 1 mois et puis, après ça peut pas marcher pendant 2-3 mois, quoi.
Ouais, qu'il qu'il faut, heu, ouais, qu'il faut mettre sur la tête, là. Ouais. Ouais Mmh. Mmh mh. Mmh.